بالضبط قلّة تركيز، نسيت مثلًا ممكن عيني ما جابتش السؤال فما حليتهوش فجِبت درجة وحشة، فبيبقى صعب أوي إن أنتِ تربطي آآ، يعني مسيرة سنة آه، لأن الدرجة دي فعلًا ممكن تبقى أنا خسرتها ده مش معناه إن أنا مقصّرة، ده معناه إن حصل حاجة، أفقدتني تركيزي في الوقت ده، فأنا ما حليتهاش.
إمم. أيوه. التفوّق بالدرجات دي، امم. مفهوم. أيوه، فاهماكِ. طيب، احكي لي كده الموضوع بدأ معاكِ مثلًا من ثانوي؟ يعني أنتِ أول ما قُلتِ، قُلتِ ثانوي، الموضوع بدأ معاكِ من ثانوي؟ والَّا بدأ بقى من وأنتِ أصغر يعني ابتدائي مثلًا، أو إعدادي؟
آه.